Đúng rồi, rõ ràng, thì, kiểu, giống như là, sao ta, đôi khi là i khi mà yêu sai như vậy á, là cũng làm cho một cái, a, cái người người ta tủi thân nè, rồi người ta cũng khá là, gọi là, nhung nhớ nè, không chịu được cái sự cô đơn nè. Rồi, à, có những lúc mà, sao ta, kiểu, giống như là, cái người này quá tầm với với mình hoặc là những lúc khó khăn hổng ai giúp đỡ nữa, nó, cho nên là rất là nhiều chuyện dẫn đến mà chia ly, phải hông?
Ừm. Chính xác. Đó. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đó, đấy. Chính xác luôn. Đúng rồi, nó có quá nhiều cái thực ra là cũng cũng có những lúc mình gặp những cái khó khăn, ví dụ như, ơ, mình cũng gặp những cái khó khăn về tài chính nhưng mà mình hổng có dám nói tại vì, ừm, mình muốn luôn giữ một cái quan điểm là mình không muốn cái tiền bạc dính đến cái mối quan hệ của mình. Và sau này thì lúc mà chia tay nhau xong hết rồi thì mình cũng cảm thấy là cái quyết định đó của mình là đúng, tức là mình hông có ô ô kê hông có mượn tiền hông xin tiền, hổng gì hết. Đấy, đấy, đấy, thì mình thấy ô kê thế là đúng, tại vì, ờ ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, sao? Ừm hứm. Ô kê, ừm. Ờ, hiểu, ừm. À, vậy hả? Quá phụ thuộc, phải hông? Ừm, đó, tại vì thật ra là ừm, đúng, tại vì mình thấy cái việc mà nếu mà mình phụ thuộc vào tài chính của người ta quá thì rõ ràng là mình sẽ có cảm giác là mình thấp hơn trong cái mối quan hệ đó, phải hông?
Ừm, ừm. Đúng rồi, chính xác luôn, mặc dù, trời ơi, hồi xưa bạn tưởng tượng mình đi làm tháng á hả, chưa tới 10.000.000, mà anh này một tháng tại vì phi công mà phi công ở Nhật nữa, nên là ảnh làm một tháng á mình mình đoán thôi, tức là mình chả bao giờ mình hỏi nhưng mình đoán thôi là cả trăm mấy triệu. Có lúc thưởng thì còn gấp 3 lần thế nữa, đấy thì trời ơi, đứa này gấp 10 lần đứa kia, đó. Ừm.
Ừm. À há. À há, hiểu. Hiểu. Trời ơi, sợ. Ừm. Ừm. Đúng rồi, xịn sò. Ừm. Ừm, nó. Thì đúng rồi, rõ ràng thì cái sự chênh lệch quá lớn làm cho chúng ta đôi khi có cái cảm giác, gọi là, sao ta, không có, gọi là, cân xứng trong cái mối quan hệ. Ừm, đó.
Ừm, đúng, chính xác. Ừm. Ưm, chính xác luôn, đó, rồi, à nhưng mà đối với bạn nha thì thì, ờ, mình hông biết là bạn đã từng yêu xa chưa nhưng mà bạn nghĩ là cái yếu tố quan trọng nhất để mà duy trì một cái quan hệ yêu xa là gì?
Ừm. Ừm, sao? Ừm hứm.

Thật ra là mình thấy nhiều yếu tố nha, nhưng mà cái yếu tố mà nhiều nhất thì mình nghĩ là đó là, sao ta, sự tin tưởng, có nghĩa là khi mà yêu nhau như vậy á người ta nói là xa mặt cách lòng mà. Nhưng mà nếu mà mình tin tưởng cái đối phương đủ nhiều và hai người tin tưởng, đủ tin tưởng với nhau, thì rõ ràng, à, sẽ có những cái sự kiện gì mình chia sẻ hoặc là mình thấu hiểu nhau thì rõ ràng á là cái mối quan hệ nó sẽ được c gắn kết lâu dài hơn, phải hông?
Ừm. Ồ, hợp lý. Ừm. Chính xác luôn. Ừm, ừm. Ồ. Ưm, ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm, đúng nha, thì thực ra là như vầy, ờ, ngày xưa á thì bạn mình cũng kể với bạn là mình khá là tủi thân, khá là tự ti tại vì, ờ, ảnh là quá tầm với của mình như vậy đó, nhưng nhưng tại vì, ờ, lúc đó mình có 2 cái suy nghĩ trong đầu, cái thứ nhất là mình đã chọn yêu rồi thì mình phải tin. Cái thứ hai nữa là trời ơi, bây giờ hổng tin thì làm sao, hông lẽ giãy đành đạch ra, đúng hông? Qua bển cũng đâu có được, mà kêu ổng về cũng đâu có được, đúng hông? Mình có một cái sự chấp nhận, đó, nhưng nhưng ảnh thì ngược lại, tức là ảnh hay ghen lắm. Tức là m ừ, có một lần, kiểu như, sao ta, ờ, ờ, trong cái hội nghị á thì mình ngồi kế một cái anh đó rồi, kiểu, ơ, người ta vô tình người ta chụp hình là mình với ảnh đang cười với nhau á, trời ơi, bạn tưởng tượng rồi đó, đó.
Ừm. Ừm. Là sao? Hiểu. Là hiểu, hiểu, hiểu, ừm hứm. Cái gì? Ừm hứm. Đồng ý. Đúng rồi. Đúng rồi, hiểu. Đúng rồi. Rõ ràng luôn, thì, à đúng rồi, nhưng mà ừm hứm. Làm sao? Hiểu, à. Trời. Ờ, lại à há. Hiểu. À, hiểu, hiểu, hiểu. À, hiểu, rồi cái, a, ghen hả? Cho nên là, sao va <chuckles> gây ra mâu thuẫn hả? Hông tin tưởng lẫn nhau hả? Ừm. À.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, thực ra là rất rất nhiều lần luôn, nói chung là nó cứ nó cứ vớ vớ va vớ vẩn như vậy đó, xong rồi, kiểu, ơ, đôi lúc thì bạn bè của mình thì cũng, ơ, đi chơi thì cũng tag mình vô, xong rồi ảnh thấy là mình với lại, a, một cái bạn đó ảnh luôn cung có một cái đối tượng đó là để ghen nha, ờ, mình với bạn nó lại, a, đi gần nhau, nói chuyện với nhau hoặc thậm chí mặc áo cùng màu thì ảnh nói: "Ủa, em biết anh ghét thằng đó sao em còn mặc áo cùng màu với nó?" Trời đất ơi, làm sao mình biết được hôm đó người nó mặc cái gì, đấy, đấy, ừm.
Đúng rồi. Ưm. Hiểu, hiểu, hiểu, ừm hứm. Đúng rồi. Là sao? Thì À há. Trời đất ơi! Đông á đồng ý, rõ ràng luôn thì thật ra là, sao ta, khi mà hông có sự tin tưởng nhau như vậy rồi thì rõ ràng mà khi mà duy trì cái mối quan hệ lâu dài nó rất là khó, tại vì, ừm, cái gì người ta cũng ghen, cái gì người ta cũng nghi ngờ thì rõ ràng làm cho mình cái cảm giác rất là khó chịu, phải hông nè?
Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừm, ừm, đúng, đúng, thì đỉnh điểm là suốt ngày cái giai đoạn mà ảnh ghen nhiều quá đó là mình cảm thấy rất là mệt tại vì công việc của mình nó cũng mệt rồi mà ảnh ảnh ghen xong đỉnh điểm á là bạn biết là ảnh, ơ, quay về Việt Nam một cách bất bất chợt đó và thực ra lúc đó nha, mình cảm thấy rất là mừng, mình nghĩ, tưởng là
Ừm. Ừm, nhìn sao? Ừm hứm. Đồng đồng ý. À há. Rồi sao? Nói gì? À, hiểu. Ừm hứm. Ừm, quay về thăm bạn.
Mình tưởng trong đầu là ảnh quay về vì ảnh nhớ mình và để muốn hóa giải cái mâu thuẫn như không, ảnh nói với mình là "Anh bay về xong anh lên Đà Lạt như vậy đó, chỉ để coi coi coi em có đi với thằng nào hay là em có mối quan hệ với thằng nào hay không."
À. À. Làm sao? À. Trời, nghe xong sụp đổ hả? Tâm
Đấy, và đúng rồi, bạn biết đó mình chia tay nhau giữa Đà Lạt, đấy.